آه. آه، آه لِبسي وشَكلي، اللِبس اللي أنا هاشتريه لجوازي آآ ال الجزم اللي أنا هاشتريها، الطُّرح اللي أنا هاجيبها آآ الstyle اللي أنا عايزة أجيبه، الشُنط، مش عارف إيه. أولًا، أنا اكتشفت فيما بعد إنه أنا مثلًا لمّا باكون آآ نازلة آآ لوحدي أشتري حاجات، فمثلًا باورّي خطيبي الصور "إيه رأيك في ده، إيه مش عارف إيه" أكتشف إن هي عارفة أساسًا. يعني آآ آآ أكتشف إن هو تقريبًا، أو هي بقى ما أعرفش، بتشوف الصور أو مثلًا هو بيكون قاعد جنبها ف
بُصي هو أنا فاهمة كويس جدًا أنتِ بتتكلمي من أنهي منطق و وطبعا معاك كل الحق إن أنت تزعلي وتتضايقي وتحسّي إن أنتِ مخنوقة أو إن أنتِ متراقبة. بس مش يمكن هو نفسه المشكلة عنده، يعني مش يمكن هو ال اللي بيسمح لها إن هي تتدخل كده. لأنه أنتِ دلوقتي بتقولي إن وهي حتى في ال الصور اللي بتبعتيها له، هي بتكون شافتها، أو بتكون عندها عِلم بيها فأنا أعتقد إن هي مش حت يعني مش حت مش هتشوف الصور دي غير لمّا هو يدّيها الفرصة دي.
امم. بالض اهم. اهم. بالضبط. عندِك حق الصراحة، يعني عندِك حق مليون في المِيّة ده أساسًا اللي خلّى الجو م متوتر جدًا ما بيني وما بينه، وما بينه وما بين أهله كمان. آمم أولًا هو لمّا الموضوع وصل لكده طبعًا ات اتخانِقت بق يعني م ساعتها ما عدتش الموضوع بشكل عادي لأ، اتخانقت بقى خناقة كبيرة إن هو أنت هو إزاي بيحصل تدخّل بالشكل ده آآ من أهلك؟ هو الطبيعي إن أنا لمّا أكون باتكلم معاك ف في ال ف في الWhatsApp مثلًا إن الchat ما بيني وما بينك يطلع ل لأهلك ليه يطلع أصلًا آآ دي حاجة تخُصّني أنا و أنت آآ ليه بتدخل أهلك وده ما كانش إتفاقنا في البداية وأنت كنت بتفهّمني إن الموضوع أساسًا آآ مثلًا إن هي كانت خايفة علينا ومش عارف إيه، لكن الموضوع لأ، ده كده ده كده عدّى كل الحدود، يعني أنا ما ليش خصوصية للدرجة دي؟! آآ غير إن إمم.
هو طبعًا أنتِ عندِك حق، بس يعني خلّيني أعرف هو برضه بيبقى رد فعله ايه لمّا بت مثلًا بتتخانقي معاه وتقولي له الWhatsApp حتى ورسايل الchat اللي بيننا إزاي هُم بيعرفوها يعني و ويعني هو هو بيكون رد فعله إيه إنه برضه عادي والّا
أ امم.
والّا إيه؟
آه، بُصّي يعني لكِ أن تتخيلي بقى، ردود أفعاله برضه للأسف بتكون معظمها سلبي آآ في الأول طبعًا اعتذر و "أنا آسف، وطبعًا الموقف ده مش هيتكرر مرة تانية، بس ماما مش قصدها، بس ماما مش عارف إيه بس أصل أختي مش عا" برضه لازم يبرر، طَب "أنت بتبرر ليه، ما تتأسف وتسكت" يعني اللي هو مش
تفتكري إن هو بيبرر بس عشان يلطّف الجو بينكم، والا بيبرر لأن هو م متّفق معاهُم في اللي بيعملوه؟